Bello bello ci sta sempre. Io invece ti dirò che adesso, ehm, sto un po' cercando di co consolare un'amica che, ehm, è in diciamo in crisi con la sua relazione amorosa, e
Brutto. Ah-ah. Mh-mh. Che è successo? E, ehm, si è lasciat o sta per lasciarsi?
Lei non sa se è il caso di lasciarlo o no.
Okay. Okay, ma ci sono problematiche perché è una relazione tossica, perché è distante, qual è la problematica?
Eh, esatto. Allora secondo me, ehm, nel momento in cui lei ha c ha iniziato a accorgersi che non stava bene in quella relazione
Sì. Ah-ah. Okay.
non c'è non c'è bisogno di chissà quali altri campanelli di allarme, no?
Come Sì, no, no, no e dico, come mai poi non non non si sentiva più a suo agio, non non aveva più suoi spazi o semplicemente
Secondo me perché, io da fuori quello che vedo, okay, perché sono amica di entrambi, anche del moroso
Okay, okay. Mh-mh, brutta posizione, eh, posso dire? Quando c'è questa cosa è una bruttissima posizione.
Ah, terribile, terribile, però io cerco di rimanere più neutra possibile, okay? Infatti lei mi dice: "Ma tu che ne pensi?" No, come lui mi dice: "A dalla"
Sì. Sì, mh. Okay, ma tu sei più amica stretta a lei o a lui o in o veramente sullo stesso piano bene o male?
Sullo stesso piano ti dirò.
Ah caspita, mh, difficile veramente, è brutto così.
Sì, ehm, però la questione sai qual è? Ehm, che, ehm, lei ha iniziato a manifestare troppo tardi le cose che non gli piacevano di lui. Lui si era già abituato.
Sì. O okay. Mh, dopo tanti quanti anni di relazione quanti anni di relazione sono?
Ehm, <lip trill> forse neanche 3, sì non saranno neanche a 3 anni e
Okay. Però abbastanza duratura eh, posso dire. <chuckles> Non è una relazione di qualche mese.
Sì, sì, sì esatto. Tipo il primo anno era come se si faceva andare bene tutto.
Sbagliatissimo, sbagliatissimo, perché poi a lungo andare
Un po' perché da parte sua, eh-eh, esatto bravis esatto. Ehm, un po' perché da parte sua lei anche non manifestava il suo ehm, i suoi problemi in generale neanche con la famiglia, con il suo lei è cresciuta, lui no, lui è rimasto un c un bambino. Okay?
Hai capito? Sì. Mh. Okay. Okay. Mhmm, okay, okay. Quindi non ha mai manifestato il suo malessere, il mal mhmm, cioè capito il fatto che lei non stesse più bene? Ma mai cioè, ma mai comunicato neanche mezza cosa, cioè veramente faceva
Sì, esatto. Eh poi è iniziato dopo il primo anno, ha iniziato a dire: "Ehm, guarda che questa cosa mi dà veramente fastidio", no, ehm, per esempio atteggiamenti troppo affettuosi nei confronti di altre amiche, altre donne, okay?
Okay. O okay sì. Okay, okay. E lui non ha fatto nulla per mo m andarle incontro, diciamo?
E lui li ha affrontati <chuckles> senti la solita teori storia. All'inizio: "Ehm, ma no, ma cosa ti inventi? Ehm, sei tu che sei insicura". <chuckles>
Okay. Ah ecco, mh. Eh sì, sì va bene, <chuckles> le solite. Eh sì.
Quindi diciamo che il secondo anno l'hanno passato così.

Mh, wow. Ah beh, forse loro hanno impostato la relazione così o una relazione un po' più aperta.
No. Secondo me è ipocrisia e se lei dovesse vedere che l il suo moroso siccome il suo moroso non balla musica latina lei pensa: "Ah, tanto lui che va a fare. Chi se lo calcola." no?
S sì. Ah, ecco. Okay. Ah okay. Mh, vabbè, cioè, ne
Perché io ho chiesto, no, ho detto: "Ma tu ci pensi che lui potrebbe fare la stessa cosa?" <smacks lips> "Ma va, quello è timido, quello che vuoi che fa, al massimo"
Ah, ti Ah. Però mi dispiace che comunque uno <smacks lips> cioè, quasi sai, lo prendendo così è come se tu lo stessi denigrando e prendendo in giro, cioè, non tu, dico la tua amica, capito?
Sì, sì, sì. È terribile, sono d'accordo con te.
È brutto, perché tu se stai con una perso per esempio, io ho anche io no, ho ho bisogno dei miei momenti perché nella coppia c'è bisogno dell'individualità, no, quindi ogni tanto ritagliarsi i momenti esatto. Ho bisogno di far uscite con amiche, amici per sai, inciuciare oppure magari dobbiamo dirci un qualco un qualcosa di importante o semplicemente per divertirci tra di
Certo, sì. È la cosa più sana, certo. Eh, soprattutto la fase dei pettegolezzi che all'uomo non interessano. <laughs>
Eh, sì. <chuckles> No, guarda c'ho qualche mio amico che fa parte di questo mhmm, questo diciamo, ehm gru sì, gru gruppo gossip diciamo così, ehm esatto. Noi c'abbiamo proprio un gruppo su WhatsApp si chiama "gruppo gossip" e ci riunie no, ti giuro, ci riuniamo così al bar e quindi comunque l mhmm, il mio fidanzato a parte che a lui non piacciono queste cose purtroppo perché a me piace tantissimo fare un po' il gossip.
Circolo dei pettegolezzi. <laughs> Dai. <laughs> Fantastico. Ma okay, ci può stare dai.
Sì, però comunque io ho non ho atteggiamenti intimi con cioè, ho, mhmm se sono amici comunque sì, no, no. Io scherzo rido però non ho atteggiamenti ambigui esatto, esatto. Perché io lo stimo e lo rispetto. Se tu stimi e rispetti una persona non ti viene proprio questa cosa capito, cioè
Ambigui, ambigui no. Cioè, è difficile definire l'ambiguità, sai? Allora, io per esempio vedo dei limiti per nell'esempio. Allora, io ho un mio amico, posso magari mettere una mano sul sulla sua spalla, uhm, dargli una pacca, accarezzarlo in testa se è un periodo okay. Uhm, dargli un pugnettino per giocare, uhm, mettergli una un dito nelle costole, l l'unghietta no, per ridere. Però, uhm, lo posso salutare coi 2 baci, ci diamo un abbraccio, que che ne so, possiamo stare braccio sotto braccio perché, uhm, stiamo lì che stiamo cantando una canzone, ma poi io non lo terrei mano nella mano per esempio.
Okay. Sì. Ah, sì, vabbè e Sì, sì. Sì. Sì, certo. <chuckles> Sì. Ah, certo. Sì. Sì, è vero. No, ma poi non non non entrerei sai, nello spazio vitale, cioè non so come spiegare, cioè quel invadere lo s cioè, ognuno i propri spazi.
Bravissima, è vero, è quello. Come il film di "Dancing" che que dice: "Questo è il mio spazio e quello è il tuo spazio." <laughs>
Esatto. <chuckles> Eh, ma è vero. Cioè, vabbè non lo so, mhmm, nat ma al giorno d'oggi però vedo più questi più coppie che hanno, uhm, atteggiamenti ambigui che coppie che hanno atteggiamenti normali diciam
Perché c'è molta confusione io credo, però sono tutte coppie che discutono continuamente.
Mh. Sì, questo è vero. Guarda, ho visto che si è fatto una certa, devo andare. Ciao. Ciao, ciao.
Uhm, ciao, ciao.